Ừm, thật ra là mình cũng có tham khảo với những người, ờ, bạn, ừm, cùng cùng trang lứa với mình, tức là cùng số năm kinh nghiệm ở những cái công ty thuộc cùng lĩnh vực của mình luôn. Ờ, thì hiện tại á, nếu mà 2 năm kinh nghiệm trở lên, ờ, tầm khoảng 2-3 năm á, ờ, nhưng mà performance của mình cũng được đánh giá là tốt, nên là mình nghĩ là với cái mức lương mình mong muốn, nó đang phù hợp với cái tình hình thị trường hiện tại là khoảng 15.000.000. Thì, ờ, mình cũng, ờ, mong là sếp sẽ xét duyệt cái mức này, ờ, so với cái mức hiện tại, ờ, khi mà mình mới apply vào công ty vào khoảng, ờ, 2 năm về trước á, thì cái mức của mình là 13.000.000, nên là mình mong nó sẽ có sự thay đổi. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. À, mình hiểu rồi nè. Vậy là bạn cũng đã dựa trên những cái cơ sở để mà có thể tự tin để mà đề xuất cái mức lương theo mong đợi cho sếp ha. Ờ, cho mình hỏi thêm là ở công ty của bạn á thì cái việc mà, ờ, sếp hay công ty sẽ nâng lương cho nhân viên á, thì có dựa trên những cái tiêu chí đánh giá nào hông bạn? Bên cạnh cái việc là, ờ, những cái đóng góp của bạn nó được thể hiện qua những cái con số á, thì có những cái khung năng lực hay là những cái tiêu chí khác, ờ, đánh giá từ đồng nghiệp để mà mình có nhiều cơ sở hơn để mà mình đưa ra dẫn chứng hông?
Ừm. Ừm. Ừm.

Ờ, hiện tại thì mình đã làm việc ở công ty khoảng 2 năm và mình làm ở vị trí là, ừm, chuyên viên tuyển dụng. Ừm, mình thì cũng khá là thân thiết với sếp mình, thì sếp mình hiện tại là HR manager. Ờm, hiện tại thì mình thấy là trong cái quá trình làm việc á, thì cái performance của mình nó cũng khá là tốt, ờ, 1 tháng như vậy tuy là công ty mình không có KPI cụ thể, nhưng mình cũng chốt được, ờ, 3-4 bạn ứng viên trong 1 tháng. Thì hiện tại mình đang mong muốn là mình sẽ, ờ, muốn tăng cái mức lương của mình lên, hiện tại mức lương của mình thì, à, mình ra trường và mình làm việc được khoảng 2 năm, thì nó đang ở mức là 13.000.000 nên mình muốn tăng lên khoảng 15.000.000. Thì, à nhưng mà mình sợ là khi mà mình nói ra mình sẽ bị từ chối và ảnh hưởng đến mối quan hệ nếu mà không biết cách nói, hông biết là bạn có cái, à, lời khuyên và cái kế hoạch nào cho mình hông?
Ừm. Ờ. Ờm. Ừm. Ờ. Ưm, ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu được cái tình huống hiện tại của bạn nè, ờ, bạn cho mình hỏi thêm nha là hiện tại bạn đã làm công ty được bao lâu rồi?
À, ờ, mình làm được 2 năm rồi á bạn.
À, vậy hả? Vậy là trong 2 năm này thì bạn chỉ làm ở vị trí chuyên viên tuyển dụng thôi hay là bạn có làm kiêm nhiệm thêm những vị trí nào khác không?
Ừm, thật ra là, ừm, chính thức về mặt, ờ, title thì mình không có kiêm nghiệm, nhưng mà trong cái quá trình làm việc trong team á, thì mình vẫn hỗ trợ, ờ, các, ưm, anh chị khác, ưm, trong cái việc mà tổ chức, ờ, những cái sự kiện của công ty này, thì mình vẫn sẽ hỗ trợ. Ờ, hoặc là sếp có đưa ra một số cái, ơ, cái công việc mà nó nó gấp hoặc là nó bất chợt, nó không nằm trong cái vai trò của mình thì mình vẫn support, thì mình nghĩ đó cũng là một phần, ừm, công việc khác. Ừm.
Ưm, ừm. À. Ừm. À, vậy hả? À, vậy thì mình đã hiểu hơn về cái chi tiết công việc của bạn rồi nè. Thì bạn cho mình hỏi s thêm là công ty của bạn thì hiện tại đang đánh giá hiệu suất là chu kỳ là bao nhiêu tháng, hay là theo năm, hay như thế nào?